चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, देखिए मेरा तो ये भी मानना है लेकिन कि कई बार ऐसा भी होता है कि सामने आप आप भले ही इंटेंशन आपकी हो किसी को हर्ट ना करने की, आप माफी माँगना भी चाहते हों लेकिन कई बार सामने वाला इंसान होता है, वो ही आपसे नहीं रख रखना चाहे रिश्ता, मान लीजिए, कई बार होता है ऐसा या उसका सामने वाले का ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, उसका अहंकार उसके बीच में आ रहा हो। तब मुझे लगता है कि अ, उस बात मतलब उस रिश्त मतलब अगर वो रिश्ता आपको बार-बार तकलीफ़ दे रहा है या फिर वो जो इंसान है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा अहंकार है, वो नहीं करना चाह रहा है चीज़ों को सेटल तो फिर मुझे लगता है कि आपको वहाँ से अलग ही हो जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। वरना फिर वो मुझे लगता है आपके लिए ना एक फंदा बन जाता है, एक तरह से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली बात हो जाती है वहाँ पे।
बिल्कुल भाई। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अब हमने हमें मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मतलब माफी लोग दिल से माँगते हैं या सिर्फ़ दिखावा होता है? ऐसे समय में हम कैसा मतलब क्या फ़ील करते हैं? मतलब कुछ बताएँगे कि मतलब माफ़ी लोग दिल से माँगते हैं या सिर्फ़ दिखावा करते हैं कि भाई हाँ, मुझे माफ़ कर दे, सिर्फ़ ऊपर से माँगते हैं।
जी। अ, दिख अ अ, देखिए, काफ़ी
देखो उ अम, देखो मैं क्या सोचता हूँ, मैं बताऊँ? मैं क्या सोचता हूँ कि इंसान जो इंसान माफ़ी माँगता है ना इग्ज़ैक्टली वो दिल से ही माँगता है भाई, दिखावा नहीं करता वो बिल्कुल। जो दिखावा करेगा वो माफी माँगेगा ही नहीं।
बोलिए बताइए। हाँ, बताइए। बताइए, बताइए। जी। हाँ, ये तो है, सही बात कही आपने।
देखो लोग पहचानते कैसे हैं? देखो लोग अच्छा, ये बताओ मेरे को हुँ, बताइए।
अ, मुझे लग मुझे मुझे ऐसा लगता है हाँ, म मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़ाई वग़ैरह आपकी हो भी गई है तो अगर कोई इंसान खुद से पहला कदम बढ़ा रहा है ना और आपसे माफ़ी माँग रहा है और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहा है तो उसका मतलब वो दिल से क्योंकि जिसके अंदर थोड़ा-सा भी ईगो होगा ना या थोड़ा-सा भी होगा कि मैं कैसे माफ़ी माँगू, वो कभी पहला कदम नहीं बढ़ाएगा। जो पहला कदम बढ़ा रहा है, तो वो समझ लीजिए कि सच में उस वो दिल से माफी माँग रहा है और वो चीज़ों को से वहीं पे सेटल करना चाहता है।
हुँ। हुँ। जी। हुँ, तो उ हाँ, तो उ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अ, जैसे हमने वो पूछा आपसे कि माफ़ी कैसे पहचानते हैं, सच्ची है या झूठी है? तो इग्ज़ैक्टली वही आपने जो बोला कि अगर वो सामने से पैर बढ़ा के आ रहा है और तुमसे वो माफ़ी माँग रहा है तो डेफिनिटली वो माफ़ी सच्ची है भाई दिल से है।
ज़ी। उह हाँ। जी, जी, जी।

नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो?
मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। अ, देखिए जहाँ तक लड़ाई के बाद माफ़ी माँगने की बात है, तो मेरा मानना इस पर ये है कि हाँ लड़ाई के बाद ना माफ़ी माँगना ज़रूरी है, अगर अगर आप अपने रिश्ते को मतलब एक सिर्फ़ ज एक झगड़े के बाद ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी इंटेंशन है कि आपका जो रिश्ता है वो बना रहे, जिससे भी आपकी लड़ाई हो उसके साथ और बात ज़्यादा ना बढ़े, तो मुझे लगता है कि हाँ, माफ़ी माँगना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
हुँ। हुँ। माफ़ी माँगना, जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। मा माफ़ी हमें ये लगता है कि माफ़ी माँगना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बात आगे नहीं बढ़ानी हैं, तो माफ़ी माँग लेना हमारे लिए बेहतर होता है, हमारे जीवन के लिए बेहतर होता है।
अ, जी हाँ, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जी। हाँ जी। बेहतर। बिल्कुल, बिल्कुल।
है ना? कि अगर जब हम माफ़ी नहीं माँगेंगे, तो गुस्से में लोग कुछ भी कर सकते हैं।
बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल
इंसान का दिमाग जो होता है वो मतलब अगर हम माफ़ी माँग लेते हैं, अच्छे से, दिल से
जी।
तो सामने वाले को कुछ मतलब अलग प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ, आप तो समझ तो रहे हैं ही, है ना?
हाँ जी। हाँ, हाँ, बिल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल
तो माफ़ी माँगना हमारे लिए बहुत, ज़रूरी है। अ, अगर तुमने गलती की है या नहीं की, फिर भी माफ़ी माँगना बहुत ज़रूरी है।
ज़रूरी। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये
जी, जी, आप आप क्या सोचते हैं?
जैसे अ, मैं कह रहा था कि आपके कभी दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी लड़ाई होती है, तो अ, क्या है कि गुस्से में या हीट ऑफ़ द मोमेंट में आप कुछ भी उल्टा-सीधा बोल सकते हैं, कर सकते हैं, है ना? जिसकी वज़ह से क्या है कई बार जो रिश्ता है वो ख़तरे में आ जाता है, तो एक छोट वे झगड़े या लड़ाई से पर काफ़ी बार लोगों को ऐसा भी होता है ना कि उनका एक अहम या अहंकार जो होता है बीच में आ जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं क्यों माफ़ी माँगू या वो क्यों ना माँगे पहले? तो इससे हाँ, बोलिए, बोलिए, बिल्कुल, बिल्कुल तो इससे वो लगता है चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं।
हाँ। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इग्ज़ैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ। जी। तो चीज़ें ख़राब ना हो इसलिए हमें माफ़ी माँगना चाहिए।
ज़रूरी है। जी, जी, जी।
अ, माफ़ी माँगना मतलब क्यों ज़रूरी है, पता है आपको? अगर आप माफ़ी माँगते हैं तो आप कई सारे रिश्तों को बचा सकते हैं। जैसे आपकी दोस्ती अगर ख़राब हो रही है, अगर मान लीजिए कि आपने कुछ गलती की है और आपका दोस्त आपसे गुस्सा है। अगर आप उसे 1-2 बार माफ़ी के लिए मतलब बोलते हैं, कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, भाई मेरे को माफ कर दे, दोबारा मतलब दूसरी बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा कभी भी। तो मेरे उ ज़रूर अगर आप इमोशन के साथ दिल से अगर बोलेंगे ना उसको, कि भाई हाँ मेरे साथ मतलब मैंने गलत किया तेरे साथ, माफ कर दे भाई, वो मान जाएगा भाई और हमारी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं अगर मैं आप आप मेरे से गुस्सा हैं, अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि मेरे को मतलब ऐसे मैं समझाऊँ दिल से आपको कि मुझसे गलती हुई है, अगर 2-3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार बोलूँ आपको, तो आप मान जाएँगे कि नहीं? मेरी गलतियाँ आप माफ कर देंगे कि नहीं?
बचा सकते हैं, बिल्कुल। जी। जी। हाँ जी। जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी। जी। जी।